Ага, то есть, а если они не видят, то придется обратить внимание, потому что не обратить нельзя, да, внимание? <chuckles> Потому что ты такая, <chuckles> такая вся. <chuckles>
Не обратить внимание точно нельзя, потому что, если на меня не обращают внимания, значит, я этого не хочу. <chuckles> Значит, я скрываюсь. Значит, я просто сегодня уставшая и не хочу сильно, чтоб на меня обращали внимание. Но обычно
А, ага. Мгм.
если это светский выход, я впереди планеты всей. <laughs>
М, Настя. Так, но это светский выход, да? То есть, э, в это понятно выход в свет, а вот в реальной жизни, всё равно яркое, да?
Всё равно очень рядкая, да даже если я иду в магазин, если я иду куда-нибудь на ужин, ес просто обычно хожу. Мне м, я люблю краски. Я люблю, чтоб всё было в ярких цветах, э, чтобы были Мгм.
Мгм. То есть, если <laughs> если тапочки, то все равно яркие, да? <chuckles> И дома тоже? <laughs>
Если тапочки, да, яркие, с каким-то пушком, с какими-то бусинками, с какими-то штучками. Я люблю, когда меня люди спрашивают: "О, где ты это взяла? Это такое что-то нереальное". <chuckles>
<laughs> Ага. М, ну, понятно. В общем, ты такая, яркая вся из себя. А можно вопрос, ты всегда такая была, или же что-то повлияло на это твоё стремление выделяться?
Я думаю, что у меня как-то с детства была любовь как вот такой, э, женской эстетике, к красивым актрисам, певицам, кукла Барби. <laughs> Да, это был мой эталон. И <laughs> Мне всегда хотелось, я всегда наблюдала за соседями, именно соседками, которые какие-то вот стильные, яркие, красивые. Я всегда ими восхищалась, и я всегда хотела быть как они. <chuckles> Это был у меня позыв с детства. <chuckles> Я шила куклам одежду. <chuckles>
Мгм. Мгм. О. <chuckles> Не Кен, да, а Барби. <laughs> Мгм. Э, ну, понятно. То есть <chuckles> о, классно. Ну, а сама модельером не мечтала, да, быть?
Нет, у меня нет, э, усидчивости и таланта делать что-то руками, и что-то я абсолютно не способна ни к кройке, ни к шитью. Я могу ж какую-то одну вещь, а, расшить бусинами, но это стоит больших усилий и большого труда. Нет-нет.
<laughs> Мгм. Ну, уже неплохо. <chuckles> Ну, расшить тоже, в общем-то, талант надо. Э, на ну, хорошо, но это там ребёнок понятно, что, в общем-то, все девчонки мечтают о Барби, э, об этом домике и о красивых одеждах, и о машинках тоже цветных. <chuckles> А именно вот в такой, ну, в жизни всё-таки что-то же, м, сподвигло тебя, что ты стала вот такой яркой, такой отличающейся от всех, от серости.
Да, так что

Я думаю, что даже эмоции больше помогают тебе создать свой стиль. Вот когда ты видишь вещь, у тебя перехватило дыхание, и ты: <gasps> "Да, я хочу! Вот это вот это моё!"
Мгм. Мгм. Мгм. И главное не уйти, да, от этого. Главное, купить сразу, <chuckles> а то потом не будет. <chuckles> То есть ты никогда не уходишь от этой вещи, да, ты сразу её покупаешь? Когда ты чувствуешь, что она твоя.
Не, <chuckles> такое бывает редко. <laughs> Э, й э, вот вот когда вот сердце застучало, п давление поднялось, <chuckles> одышка, тогда, я знаю: точно надо брать. <laughs>
Мгм. <gasps> Ой-ой-ой. <chuckles> Вот это вот давление, одышка <chuckles> схватила и побежала. Да, хорошо. <laughs> А, ну, это очень образно, да. Интересно как. Ну, в общем, всё это помогает те чувствовать себя увереннее вообще в жизни, да, вот как таковой. Будь это учёба или работа, или там друзья, общение.
<chuckles> Ну, это как влюбиться. <chuckles> Это ты увидел, и всё и: <gasps> "Ой". <laughs> Мгм. Абсолютно. Абсолютно.
Мгм. Ну, отличненько. Ну, в общем-то, да, я как бы н представляю вот именно вот этот вот образ такой, летящий <chuckles> разноцветный весь, лохматый. <chuckles> И мне это как бы, да, по душе. <chuckles> Спасибо те большое, слушай, прямо-таки вот развеселила. М, надо сказать, сделала мой день, можно сказать. <laughs> Обязательно, <chuckles> всенепременно, <chuckles> он мне нужен будет. <laughs>
<laughs> Так что Обращайся за советом, если что. <laughs> Соберём стильный вид <chuckles> на любой случай.
Ну, спасибо тебе, хорошего вечера. <chuckles> Спасибо. Пока.
И тебе также. Пока-пока.